Ay, o, actually inumpisahan ko 'yan. Um, kaso nga lang medyo hindi namin pinagpatuloy kasi arawan siya, eh. Ah, kumbaga hindi siya 'yong buong series nando'n na na pa ibi-binge-watch mo na lang. So, parang sabi namin, sige hintayin nating dumami 'yong episodes muna bago natin bago natin panoorin. Kasi may li nanonood kami ng kapatid ko, halos kami 'yong partner diyan, eh, 'pag nanonood. <chuckles> So, sabi namin, sige tulo pero, 'yan 'pag siguro 'pag natapos na lang 'yong buong series babalikan namin ya
Ah. Hmm. Tapos na siya, actually, kapatid. Oo, matagal ng tapos ang Pulang Araw. Naka-ano na
Ah, tapos na ba? Ah, okay, okay. Sige. Ah, gano'n. Ilang episodes siya, alam mo ba? Mga one hun
one hundred fifteen episodes siya. O Tapos na siya.
Wow! Ah, tapos na. So, anong anong anong ano mo, opinyon mo? Maganda, sobrang ganda, o ano 'yong
Para sa akin, maganda naman ang kwalidad ng series na ito, sa kumbaga dito talaga maisasalamin ang panahon nat ang panahon ng Hapon. Kung paano tayo sinakop ng Hapon, kung paano kung paano 'yong pamumuhay ng mga Pilipino, noong panahon ng Hapon. Kumbaga dito na pag kung dito na pag-uusapan din, dito din natalakay 'yong paghihirap ng mga comfort women, pagdating sa pagsapilitang prostitusyon. Isa din yan, oo, isa din talaga siya sa mga pi sensitibong mga topic na ni na, salamat sa Diyos na overcome natin bilang mga Pilip
Mm, mm. Na, uh-huh. Oo, kung paano tayo sinakop po Mm, mm. Ayun. Oo nga, isa yan, eh. Kontrobersyal talaga siya. Totoo. Mm, mm. Oo naman, talaga. Kasi sa tulong na rin ng mga Amerikano. <chuckles> Kasi base sa history, 'di ba, um, although, sabihin na nating, may mga, hi hinaing din tayo. A actually sa buong sa Asia, Pilipinas ang pinakamaraming nag-invade, eh. Um, a ah, pero 'yon 'yong naging kultura natin, pansin mo, 'di ba, halo-halo. May Spanish, Chinese, may Japanese, may American. So, kaya tingnan mo 'yong ating taste, iba-iba, 'tsaka very defi very ano, 'yong ating panlasa, 'di ba. Ang napakasarap natin kumain, kasi iba-iba 'yong nalalasahan natin. Kaya nahubog din tayo no'ng mga 'yon na, although, may mga pangit na karanasan, 'di ba. So, wala, eh, gano'n talaga, eh, ah, pero tama ka buti na nalagpasan natin 'yon at ang magan
Oo, sa tulong din ng Amerikano. Iba-iba. Oo, eh, do'n Naman sa mga sumakop sa atin. Nanaig pa rin sa atin ang pagiging Pilipino.
Mm, 'tsaka magan

Ang mas gusto ko diyan, dapat talaga kasi ako hindi naman ako bookworm, tulad ng kapatid ko. Um, ako talaga movie buff, ah, mahilig ako manood ng TV, ng movies lalo na yung mga
Oo. Oo. Ah, kumbaga
talagang gusto ko, yung mga genre, mga tipo na gusto ko. Kaya yun ang sa madaling salita ang panonoo ang pipiliin ko talaga yung manood ng pelikula o manood ng movies.
Ano pala tayo, parehas pala tayong mahilig sa pelikula. Iba rin kasi talaga kapag pelikula kasi siyempre doon may ano na, may scoring na, may sequence na di ba. Tapos yung mga quality o yung kwalidad ng mga pelikulang pinapanood natin nandoon na hindi na natin kailangan i imahe di na natin kailangan i-imagine kasi napapanood na lang natin siya, nakikita na natin yung visual nya.
Parehas tayo. Mm. Ah. Totoo. Mm. Yes. Tama ka diyan. Hmm. Mm. Oo, tsaka naka-ano ka na lang, na naka nakaupo ka nage-enjoy, baka may popcorn o kung anong gusto mong chitsa chinichitsa, ganyan. Pero ba gusto ah, curious lang ako, ano yung, isa siguro ma sa yung recent memory, ano yung Pi-movie na nagustuhan mo siguro this year lang meron ba, meron ba?
Oo. Oo, um Ah, kung ako yung tatanungin, kung, hindi yung movies, eh, series siya. Ah, ah, okey lang um, K-drama ako, eh, more on ano K-drama ako. So, ang pinanood ang pinanood ko is yung "경성 Creatures" as
Mm. Series, ah, ano yun? Sige, sige. Oh. Mm. <clears throat> Ah, panood ko yan. Panood ko yan. Ah, 1 and, season 1 and 2.
Ay! Napanood mo na? Ayan season 2 pa. Season 2 na lang yung pinap ah, season 2 pa lang yung tinatapos ko, pero yung season 1, grabe yung iyak ko sa season 1.
Ah, talaga ba? Um, maganda yung season 1 'no. Se se, yung season 2 hindi mo tinatapos mo pala yung season 2.
Di ba, so nakakatakot nga. Oo, tinatapos ko palang yung season 2, ayun, wag mo ako spoil, ah, di joke, oo.
Okey, okey, okey. Oo, wag, wag, hindi, hindi, hindi. Pero sa'kin, sige sa akin naman, in in recent memory nito lang, ang favor ang talagang nagustuhan kong movie, <clears throat> yung "Alien Romulus" yung "Alien Romulus" yung title eh, mahilig, gusto ko rin yung Alien series.
Maganda, kung Apple, eh, anong istorya nung pelikulang yun?

Ayan magandang araw saiyo kapatid, magandang hapon po, kamusta po kayo?
Mm. Magandang hapon din sa'yo 'no. So okey naman ako 'no, ah, kumain na ako kanina mga bandang 10:00 ikaw ba nagtangalihan ka na?
Buti nam Oo naman nakapagtanghalian naman ako, nagpa grab nalang ako kaya wala, oo wala wala kasing food dito kaya 'yun nagpag grab nalang kami. <breath> Ayan. Do
Good. Ay grab. <chuckles> Okey, okey. Sarap niyan, sarap niyan. Minsan talaga 'pag ganyan 'no, buti na lang may grab, so 'pag merong im pag minsan lang naman. Oo kasi medyo mahal din naman eh 'no pagpapa-deliver.
Oo, minsan lang naman. Most likely, oo. Kapag lagi kasi napapamahal talaga tayo sa sa bilihin 'di ba? Eh sa ngayon nag ano-ano lang muna ako, parang gumastos muna ako ng malaki para sa sarili ko. Ngayong araw lang naman.
<laughs> Oo, totoo. Aha. Oo naman, minsan mag ano ka rin ng para sa sarili mo. Pero 'yun tungkol tungkol naman sa sarili mo 'no maganda 'tong, may tanong ako sa'yo. Um, alin ang, ano 'yung mas gusto mo, ah, magbasa ng libro o manood ng movie or pelikula?
<laughs> Hmm, ano 'yan? Ay naku kung ako 'yung tatanungin talaga ano talaga ako pelikula, mas gu ma mas gugustuhin ko talagang manood ng pelikula kaysa magbasa ng libro. Kasi kung ako kasi 'yung tatanungin iba rin kasi kapag napapanood natin 'yung kwento, ah, kaysa sa iniisip lang natin, kapag nagbabasa tayo ng libro. Kung ikaw ba kapatid, anong mas nanaisin mo?
Pelikula ka. Hmm. Oo, oo. Mm. Totoo. Ehe.